ああ。なる
で、それを爆破して上から流して沈火っていうあの <chuckles>
うわ。 ま、うなんかこう爆破っていうのがなんかね、ハリウッドだハリウッドじゃないのかな。ハリウッド映画ですよね。ハ <chuckles> ハハリウッドだなって感じしましたけど、ま、子供の時は見てれば、どうですか？そのは爆破シーンとか、こう安堵なのか、どんな、こうさ最後そうなるっていうのは、どんなお気持ちでした？
うん。 はい。 たすが。ハリウッドです。間違いなくハリウッドです、はい。 はい。 ね。 ええ。 はい。う。 いや、なんか面白かったですよ。ある意味。<chuckles> いや、おかしかったっていうか。うん。
なんか、うあの あ、いこう、うまいことね、思いついたなっていう関心はありました？
はい。 ありました。はい、その時は。あの後で思えば、なんであそこに貯水タンクがあるんだろうみたいなですね。はい、それはありますね、はい。
うーん。 その時は。<chuckles> ああ。 まあ、なんだろう。え、うこうマンションとか、一般的なね、いごく一般的なのって上にあったりしますもんね、貯水タンク。あんな感じなってことですよね。
ええ。 はい。 そうですね。はい。うん、そう、そういうことですね、それがすごく巨大なのがあって、はい。
へえ、あのうん。
プールいっぱいぶんぐらいあるようなね、うーん。
へえ、どうでした？見終わった後、まあ、こお子さんだったからね、あれか、あんま覚えてないかもしれないけど。
はい。 であ、でも面白かったですよ、それ。
うん、そうでま、うちゃんとこう、何て言うんすか、起承転結みたいなのはもう、きっちりあるみたいなね、感じですもんね。へえ。
あ、ありました、ありました。はい、はい。そんな感じですよね。あのね、雰囲気的にはあの、その終わるシーンってダイハードの終わりにそう、ほぼよく似てるって今思うとはい。